<laughs> เป็นอย่างงั้นไป อา ๆ ๆ ครับ
ค่ะ ใช่ เราก็เลย เอ๊ะ หรือว่าลูกจะเปลี่ยนแนว ไปแนวกีฬาไหมลูก? อะไรอย่างเงี้ย อ่า ฟุตบอล นี่ก็เรียนฟุตซอล เด็ก ๆ น่าเรียนฟุตซอลไป เราก็โอเค ๆ เขาชอบเรียนฟุตซอล แรก ๆ เขาก็สนุกนะคะ เขาก็เรียน เขาว่าเขาได้เล่นน่ะค่ะ ได้เล่น ได้วิ่ง ได้แบบว่าทำภารกิจด่านอะไรต่าง ๆ ที่ครูเขาสอนน่ะค่ะ เพื่อที่จะฝึกขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แรก ๆ เขาก็ดูสนุก แล้ว อืม สักพักหนึ่ง เขาก็ชวนเพื่อนเขามาเรียนด้วย ปรากฏว่า เรียนไปได้ประมาณ เอ่อ 2 ปี เพื่อนเขาพัฒนาการก้าวกระโดด ปึ๊บ ๆ ๆ ๆ เพื่อนเขาได้เป็นนักกีฬาโรงเรียน ส่วนตัวเขา ก็ยังคงวิ่งซิกแซ็กกลัวอยู่เหมือนเดิม อย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อา เหรอ เป็นยังไง ดีไหม? อา ครับ ครับ อะฮะ ครับ อา ครับ อ๋อ โอ้โฮ! อ๋อ ครับ อา ๆ
เราก็เลยคิดว่า เอ๊ะ หรือว่าเขาก็ไม่ได้ ชอบกีฬา เพราะว่า
เออ แล้วอย่างงี้คุณแม่ทำยังไงต่อ คุณแม่ทำยังไงต่อ? เปลี่ยนสายไหม หรือว่าค่อย ๆ
ก็เครียดเลยค่ะ ก็พยายามให้เขาเปลี่ยนอีก แต่แรก เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยน เพราะว่าเพื่อนเขาเรียนด้วย แต่เรามองว่า เขาอะไม่ได้มีความสุขที่จะเรียนฟุตซอลแล้ว เพราะว่าเพื่อนเขาสกิลไปไกลแล้ว ส่วนตัวเขายังเล่นเหมือนเด็ก ๆ อยู่ มันทำให้ความรู้สึกว่า เขาเล่นไม่เข้ากับเพื่อน แล้วเขาก็ไม่ค่อยแฮปปีเท่าไร ก็เลยพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนสายอีกอะค่ะ
ครับ อา อา ครับ
ตอนนี้ก็ มาให้ เรียน เรียนดนตรี เปลี่ยน มาทางดนตรี คือลองทุกอย่าง ก็ให้เขาเรียนเปียโนค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่า เขาเรียนคีย์บอร์ดในห้องเนี่ยเขาทำได้ดี ก็เลยบอก เออ "งั้นลูกลองเรียนเปียโนไหม?" ก็รู้สึกว่าเขาทำได้ ดีกว่าในทุก ๆ อย่างที่เขาเคย ลองทำนะคะ
อืม อืม ๆ แล้วตอนนี้ไปไหน? เออ เป็นยังไงบ้าง? ดนตรีน่าสนใจ น่าสนใจ ดีไหม? โอ้โฮ! ครับ เป็นยังไงบ้าง? ครับ